Precisamente, sí, lo que implica de cierta forma como volver al principio, ¿no?, es como este bucle, eh, donde haces haces, después expones, eh, y después vuelves a hacer para después volver a exponer.
Okey.
Mm.
Claro. ¿Y y qué sientes, eh, que ahora, eh, estás en ese momento de volver a crear para volver a exponer? O sea, no estás en esa actividad que traías.
Y, y. Ujú, ajá, sí, precisamente, y como sentirme de cierta forma solo, o o sea, yo sé que no estoy solo, ¿no?, eh
Sí.
A a sentirme triste por estar solo sin ver cómo a tener que tomar las riendas por mí mismo. Eh, que otra gente no dependa de mí, por ejemplo, ah, sino que vuelvo a ser yo dependiendo de mí hasta nuevo aviso. Esa sensación sí me abruma un poco un poco bastante, mm, no no sé bien cómo lidiar con ello, eh
Sí. Sí.
y ni siquiera sé bien qué es.
¿Cuánto cuánto tiempo llevas haciendo esto? Que que que es como, eh, trabajar en esto, sacar un nuevo material, promoverlo, exponerlo para después volverlo a hacer. ¿Cuánto tiempo llevas en esto?
Eh, llevo 2 añitos nada más.
Pero estos 2 años, por ejemplo, no no te han enseñado eso de que, por ejemplo, de que es un ciclo que empieza
Mm, pues.
se reproduce, llega a su cumbre, eh, luego se cierra ese círculo para abrir otro.

Pues, fíjate que estoy, am, estoy en este momento un poquito. Ah, pues sí, sí, en realidad sí me siento estancado. Mm, o sea, es como que tengo un pie en el estanque, <chuckles> y y lo demás no. Sí, sí, sí, eh, pero, mm, mira, pues, te cuento. Ah, estos.
No me digas. Sí, sí, sí, ¿por qué por qué sientes eso?
Claro, pues mira, eh, yo hago música, eh, entonces en los últimos meses tuve la fortuna de de crecer mi proyecto a tal grado de, mm, pues, conocer a gente en mi ciudad que hace cosas similares a lo que yo hago con la misma pasión, poder conectar, poder trabajar, eh, poder, pues, em, organizar event Hice un evento.
Sí. Muy bie.